मेरी ना, क्या बताऊँ एक आदत बन चुकी है कि न ऐसे हो गया है कि क्या होता था ना पहले कि बहुत सारा काम न एक साथ करना पड़ता था और कोई, मेरे पास कोई उपाय भी नहीं होता था। तो ऐसे समझा जाता था ना कि अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में कई काम अगर कर रहा हो तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा व्यक्ति मतलब दिमागी तौर पर होशियार व्यक्ति ऐसा समझा जाता था। तो मैं मतलब वैसे ही करने की कोशिश करती थी। लेकिन क्या हुआ न धीरे-धीरे मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं बहुत सारी चीज़ें एक ही समय में करती हूँ ना, तो मैं न अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पाती। ऐसे लगता है कि अगर मैं 1 काम कर रही हूँ और उसके बीच में ही दूसरा काम आ जाए तो मैं पहला काम ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ और उसी के बीच में अगर तीसरा काम आ गया अगर मैं उस पे ध्यान दूँ तो मैं पहले 2 काम ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा हो गया ना कि अब ये आदत बन चुकी है। और कहीं न कहीं न मेरे ऊपर ही अपेक्षा लाँघ दी गई है मतलब जब भी मैं काम पे जाती हूँ तो या फिर घर पे कुछ करती हूँ तो, ऐसा हो जाता है ना कि ढेर सारा काम मुझ पर ही डाल दिया जाता है। और वो होने की वजह से न मैं मतलब ध्यान ही नहीं रख पाती। और उसके वजह से चिड़चिड़ाहट होती है, काम ख़त्म नहीं होता अच्छे से और ऐसा लगता है कि पूरी तरह से काम भी नहीं हो रहा है। अगर कपड़े धोना हो तो वो भी पूरी तरह नहीं होता और अगर यहाँ पे खाना बनाना हो वो भी नहीं होता और अगर किसी मीटिंग की वजह से कुछ फ़ाइल में कुछ करना हो तो वो भी नहीं होता मुझसे ध्यान से। तो ऐसे में मैं मतलब क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे।
जी। अच्छा। हुँ, हुँ। ओह! ह हाँ। समझा। जी, मैं आपकी न इस परेशानी को बिल्कुल समझ सकता हूँ। ऐसा होता है एक ही बारी में जब कई सारे काम करने की कोशिश करते हैं ना तो अक्सर न किसी भी एक काम में पूरा ध्यान नहीं लग पाता। वैसे जो ऐसी जो परेशानी होती है ना वो इससे इसका न एक तरह से हल तब निकाला जा सकता है जब ये पता चले कि जैसे ना आप एक साथ कौन-कौन से ऐसे काम है जो आप एक साथ करने की कोशिश करते हैं और क्या वो जो काम होते हैं ना क्या उनमें बहुत ज़्यादा कोई एक तरह से अंतर होता है या फिर एक एक लगभग वो काम में समानता रहती है?
जी। जी। तो देखिए, कभी-कभी न कुछ-कुछ काम ऐसे होते हैं कि भले ही काम भले ही वो समान हो लेकिन न अगर बहुत सारा काम मुझ पे लाँघ दिया जाता है ना तो मैं कुछ भी काम मतलब ढंग से नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा वक़्त लगता है कुछ एक काम ख़त्म करने में अगर मान लीजिए अगर मैं किसी एक चीज़ का वो फ़ाइल का अगर मैं उसमें कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ और उसके ऊपर से अगर मुझे मेरे ही काम के ज़रिए अगर मुझे कुछ और भी मुझ पर लाँघ दिया जाए तो मैं वो पहला काम ख़त्म नहीं कर पाती। तो ना मतलब ये ऐसे बहुत सारे कामों के साथ होता है सिर्फ़ एक ही काम के साथ नहीं होता है। तो ख़ास करके न ये घर पे भी होता है, जब मैं काम पर चली जाती हूँ तभी भी होता है। घर के कामों में क्या होता है ना कि अगर मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ और अगर वहाँ पर मुझे न अ, बच्चों को अगर मुझे होमवर्क कराना है तो एक तो मैं उनको होमवर्क करा सकती हूँ या फिर नाश्ता बना सकती हूँ और अगर मैं बीच में थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश मैं वैसे तो मैं करने की कोशिश करती हूँ लेकिन उसी के बीच में अगर तीसरा काम भी मुझ पे लाँघ दिया जाता है कि बाहर से अ, दूध लाना है या फिर दही लाना है। तो वो तो मैं नहीं कर सकती ना एक तो मैं एक ही काम कर पाऊँगी या फिर दूसरा काम कर पाऊँगी एक साथ इतने सारे काम तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में तो मुझे तो मतलब मेरा फ़ोकस है ना वो छूट ही जाता है। कुछ समझ में ही नहीं आता कि भई मैं ये करूँ या वो करूँ मतलब करूँ क्या?
अच्छा। अच्छा। जी। हुँ। हाँ। जी, मैं समझ सकता हूँ ऐसे में न निराशा महसूस होना ये बिल्कुल ज़ाहिर है। पर न जैसे आपकी बातों से न ये तो पता चल रहा है कि आपको न मतलब कहीं न कहीं काम का बोझ भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। और जब भी न आप जैसे एक ही साथ कई सारे काम करने के लिए आप एक तरह से सोचते हैं न तो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या रहता है? आपको मतलब आप खुद से ही एक साथ बहुत सारे काम करने के लिए खुद से चाह रहे होते है या फिर ये बस काम का एक तरह का भोज है जो अपने आप आपके के ऊपर आ पड़ता है कि आपका मन नहीं है लेकिन बहुत सारे काम है इसलिए एक ही समय पे वो करने पड़ेंगे।
जी। जी। तो अगर, मैं आपको सच बताऊँ न मेरा तो मन नहीं है कि एक साथ 4-4 5-5 काम करूँ। क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं एक ही व्यक्ति हूँ और मैं एक साथ इतनी सारे काम करना 1 ही मिनट के अंदर मैं 4 काम तो नहीं कर सकती। 1 मिनट के अंदर मैं एक काम ही कर सकती हूँ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 काम कर सकती हूँ। तो क्या हो रहा है ना कि मुझ पर यह काम लाँघ दिया जा रहा है। और अगर मैं कहने की कोशिश करती हूँ कि मैं 1 समय में 1 ही काम कर पाऊँगी, लेकिन क्या हो जाता है ना, जब मैं काम करती हूँ ना बाहर ऑफ़िस में, तो अगर मेरे सामने ग्राहक आता है और ग्राहक का जब मैं उनको अगर मैं अटेंड कर रही हूँ उनका काम अगर मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ और अगर वो ग्राहक का काम ख़त्म हो गया है, लेकिन जैसे होता है ना ग्राहक चले जाने के बाद भी उनसे जुड़ी हुई कुछ काम होते हैं। मुझे वो काम 5-10 मिनट के लिए मुझे वो करना पड़ता है और उसी के बीच में अगर मेरे सामने और 2 ग्राहक आ जाते हैं तो मैं उनको कैसे समझाऊँ कि भई मुझे ये पहले काम तो ख़त्म करने दो आप मुझे थोड़ा 5 मिनट का वक़्त तो दे दो। तो ऐसे में वो तो नहीं कह सकते क्योंकि नहीं तो मेरे काम जो है उस पे जैसे हो जाता है नकारात्मक उस पर चर्चा हो जाएगी तो मैं वैसे भी नहीं कर सकती। और अगर रही घर की बात तो वो हर बात पर मतलब खींचातानी हो जाती है ऐसे हो जाता है कि तुम ये भी करो, तुम वो भी करो, वो भी करो। तो ऐसे में मैं इतने सारे काम तो एक साथ नहीं कर सकती न मुझे एक काम के लिए थोड़ा वक़्त ज़रूरी होता है और करने की कोशिश भी करती हूँ लेकिन अगर ऐसे करूँ भी न तो मैं मतलब कामयाब नहीं हो पाती हर चीज़ करने में। तो ऐसे में मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है।
जी। हाँ। हुँ, हुँ। समझ गया मैं। ओह! अच्छा। हुँ। जी, मैं इससे न ये तो समझ अ समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर न काम का मतलब बोझ भी काफ़ी रहता है। और काफ़ी सारी न एक तरह से अपेक्षाएँ भी रहती हैं। लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि ना आप खुद से एक ही बारे में ना एक ही काम करना चाहते हैं। वैसे मैं अगर आपसे पुछ सकूँ ना तो जो आपके काम करने का जो वातावरण रहता है ना वो किस प्रकार से होता है? कि वहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस या फिर शोर-शराबा होता है? या फिर आप जो अपना काम है वो एक शांत वातावरण में कर पाते हैं?
जी। अच्छा। तो अगर, मैं बताऊँ न मैं अपना काम शांत वातावरण में तो बहुत ही कम बार ऐसे होता है। और वातावरण मेरे हाथ में नहीं है और ऐसे हो जाता ना कि देखो अगर मैं घर पे काम करती हूँ तो मतलब काम की वजह से आवाज़ तो होगी अगर मैं बर्तन माँज रही हूँ, खाना बना रही हूँ तो उसमें आवाज़ आएगी। और उसके वजह से मतलब जब बच्चे होते हैं, घर वाले होते हैं तो उनकी चहल-पहल चलती रहती है। और फिर बाद में जब मैं ऑफ़िस में काम करती हूँ तो लोगों की चहल-पहल चलती रहती है। और मतलब मैंने ये समझ लिया है कि वातावरण ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब जितना हो सके न अ, अपने एक काम को मैं पूरा कर लूँ और अगर 2 काम मैं साथ में कर पाती हूँ तो ठीक है लेकिन उससे ज़्यादा अगर मुझ पे लाँघ दिया जाता है ना तो मैं कैसे ख़त्म करूँगी न मैं पहले 2 काम तो मैं ख़त्म कर ही नहीं पाऊँगी तो ऐसे लगता है कहीं न कहीं न कि मैं कामयाब नहीं हो सकती। अगर मैं 2-2 3-3 4-4 ऐसे काम मेरे ऊपर अगर लाँघ दिए जाएँ, मुझ पर अपेक्षा थोपी जाए तो मैं ऐसे में तो फ़ोकस नहीं कर पाऊँगी ना। तो कभी-कभी मुझे ऐसे हो जाता है ना कि ऐसे लगता है कि अ, वातावरण तो मेरे हाथ में नहीं है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा शांति से अपना काम करूँ और अपना ध्यान केंद्रित करूँ उन चीज़ों पर। और कभी ऐसे हो जाता है कि बच्चे म पुकारते हैं और यहाँ पर मैं काम कर रहती हूँ मुझे सुनाई नहीं देता है। तो उसमें चीखना हो जाता है कि भई मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर आकर बात कारों। तो ऐसे में न मतलब इतने काम साथ में आ जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है दिमाग़ घूम जाता है कभी-कभी।
अच्छा। जी। समझा। हुँ। ठीक है। जी, मैं समझ सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में न ऐसा काफ़ियों के साथ होता है कि वो कह सकते हैं कि इतनी सारी परेशानियों में न सही एक सुझाव ढूँढ़ नहीं पाते, एक हल नहीं ढूँढ़ पाते। पर न ये काफ़ी अच्छा है कि आप ना कोशिश कर रहीं है और यही ना एक प्रगति की पहला कदम भी होता है। वैसे न आपका ये जो फ़ोकस खोने वाली परेशानी है ये आपकी जो बाकी की जो काम है या फिर जो लक्ष्य हैं या फिर जो अभी काम की जो नतीजे होते हैं उसको भी क्या प्रभावित करती हैं?
हाँ। जी। तो बिल्कुल प्रभावित करती है मतलब क्या होता है ना कभी-कभी मुझे न जान-बूझकर ख़ुद को थोड़ा धीरे रखना पड़ता है वरना मैं न अपना काम नहीं ख़त्म कर सकती। तो ऐसे कभी-कभी होता है अ, मतलब जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ ना कि अगर मैं न मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं काम मेरा जल्दी निपटा कर दूसरे ग्राहक की मदद करूँ, लेकिन मैंने समझ लिया है, मैंने सोच लिया है कि न अगर मैं ऐसे करती हूँ काम तो रुकते माला रुकने वाला है नहीं मेरे लिए। मुझे ही थोड़ा धीमे से रुकना होगा। क्योंकि अगर मैं वो न करूँ ना तो मेरे सामने वाले ग्राहक की मैं पूरी तरह मदद नहीं कर सकती। या फिर मुझ पर जो काम थोपा जाता है मैं वो पूरी तरह नहीं कर सकती। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि भई तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मैं एक ही व्यक्ति हूँ। मैं 10 काम तो नहीं कर सकती न। तो मैं एक का एक जगह पे एक ही काम कर पाऊँगी मैं, तो ऐसे में तो मेरा जो फ़ोकस है ना कहीं वो मतलब टूट जाता है और कितनी सारी चीज़ों में ना ग़लतियाँ होने लगती है फिर, फिर ऐसे हो जाता है कि रोटी रखी होती है तबे पर और यहाँ पर बच्चे बुला रहे होते हैं या फिर घर वाले बुला रहे होते हैं और फिर वो रोटी जल जाती है। तो ऐसे लगता है ना कि भई मैं मतलब करूँ क्या ऐसे मैं फ़ोकस तो मैं करना चाहती हूँ, खाना बनाने में और अगर उसमें थोड़ा इधर-इधर एडजस्ट कर सकती हूँ मैं। लेकिन अगर मुझे चारों तरफ़ से बुलाया जाए तो मैं कैसे करूँ ना, मैं एक जगह पे एक ही काम कर सकती हूँ। और मैं नहीं चाहती की मैं मतलब जला हुआ खाना अपने परिवार को दूँ या फिर ख़ुद को दूँ तो ऐसे मैं मतलब मैं करूँ क्या? ऐसे तो मतलब मैं तंग आ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ ऐसे लगता है की सारी अपेक्षाएँ मुझ ही पर लाँघ दी गई है। मुझे ऐसे लगता है मदद की काफ़ी ज़रूरत है इस मामले में।
अच्छा। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि इस परिस्थिति से न आप बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले न क्योंकि आपके ऊपर काम का काफ़ी बोझ रहता है और एक साथ काफ़ी काम करने की समस्या भी रहती है तो आप क्या कर सकते है ना आप रोज़ न एक सूची बना कर चले। और जो भी आपको आने वाले काम है उस दिन में उनको न आप सूची में लिख सकते हैं और जो उनकी प्राथमिकताएँ है ना वो उनको तय कर सकते है। और फिर न एक समय पे आप वही काम चुने जो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप के लिए यानी कि जिसकी जो सूची में सबसे न ऊपर है और जिसकी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा है। ऐसे में न आप को एक एक हमेशा एक एक तरह से न आपके पास वो कारण रहेगा कि आपको कौन-सा काम पहले करना है और आप क्या कर सकते है आपने जो एक तरह जो जहाँ पे भी आप काम करते है चाहें आप घर पे हो या फिर बाहर हो आप न अपना जो वातावरण है वो एक तरह से काफ़ी एक एक जैसा जहाँ पे शोर-शराबा ना हो ऐसा चुन सकते है। और ध्यान भंग करने वाले जो एक तरह से उपकरण होते है या फिर ऐसी जो चीज़ें होती है ना उनकी भी आप पहचान कर सकते है और चाहें तो उनसे आप थोड़ा-सा दूर रह सकते है। जैसे अक्सर फ़ोन वगैरह से भी न काफ़ी ज़्यादा भंग हो जाते है जो ध्यान होता है वो थोड़ा-सा एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो आप उसको भी जो है थोड़ा-सा उस सम उस पे भी देख सकते है। और इसके अलावा न आप हमेशा अपने जो ऊर्जा स्तर है जो नींद है उस पे ना हमेशा ख़ास तौर से ध्यान दे अक्सर जो ध्यान केंद्रित करने कि जो क्षमता होते है जो फ़ोकस होता है ना वो अगर अच्छी नींद ली जाए ना तो उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक उसमे सुधार आता है। और आप का जो ऊर्जा स्तर है वो भी बढ़ा रहेगा। तो ऐसे में बाकि के जो काम है ना वो भी कर पाएँगे। और आप क्या कर सकते है कि किसी भी एक समय पे ना आप एक ही काम करने की जो है अ, कोशिश करें और आप न उसकी धीरे-धीरे करके आदत डाल लें। और अगर आपको लगता है कोई दूसरा काम भी उसी समय करने की अगर आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से बोझ पड़ रहा है फिर वो एक तरह से आदत बन रही है तो आप क्या कर सकते है कि अपने ज जो प्राथमिकताएँ है उसके अनुसार वो जो काम है ना उसको थोड़ा-सा अब टाल भी सकते है या फिर उसको ना दूसरा टाइम स्लॉट दे सकते है। ताकि एक समय पे ना कोई एक ही काम जो है आप करें और जब वो काम पूरा आ जाए तो ही आप न किसी दूसरे काम पे जाये ऐसे में जो एक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है ना वो बढ़ती है। तो ये कुछ सुझाव अपना सकें।
हाँ जी। अच्छा। अच्छा। जी। अच्छा। जी। अच्छा। जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी। अच्छा। अच्छा। हाँ। जी। जी। जी, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि एक समय पे ना एक ही काम करूँ ताकि मेरा फ़ोकस उससे बढ़ा रहे। आपने मेरी बहुत मदद की, मुझे सलाह दी, मेरी बातों को सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे ख़ुशी हुई।